तो मैं आपको सही बताऊँ तो ना कि मैं आ अभी कुछ समय से ट्रेनिंग शुरू करी है मैंने। तो न, मेरे को मतलब कहीं बताओ तो 6 महीने हो गए मैं ट्रेनिंग करते हैं मैं जिम जाता हूँ। मैं ट्रेन कर रहा हूँ 1 कॉम्पिटिशन के लिए। <clicks tongue> मैं ना अ, मेरे को मैराथन भागनी है। तो कहीं न कहीं मैं उस उसके लिए ट्रेन कर रहा हूँ और मैं ना अ, उसके लिए अब देखिए जब मैराथन भागनी होती है ना, तो मैराथन के लिए आपको काफ़ी जान लगती है आपके अंदर से। समझ रहे हैं आप? तो अ, देखिए मतलब लंबा भागना होता है तो कहीं न कहीं देखिए लगता है लोगों को बस अगर आप भागना सीख गए तो आप मैराथन र भाग लेंगे। पर कहीं न कहीं देखिए आपके न पूरी शरीर को कहीं न कहीं स्वस्थ होना चाहिए तब जाके आप मैराथन भाग सकते हैं। उसमें आपका कहीं न कहीं अ, आपका वज़न भी आता है, कहीं न कहीं आपकी मसल्स जो होती हैं वो भी आती हैं। तो देखिए, मैं इसलिए जिम जा रहा हूँ, पिछले 6 महीनों से मैं लगातार कहीं न कहीं। देखिए मैं जिम तो काफ़ी समय जा रहा हूँ पर पिछले 6 महीने से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ।
समझ सकते हैं आप? तो अब क्या हो रहा है कि देखिए अब मेरे अंदर तो बहुत जोश था मैंने 6 महीने पहले ही स सोचा था कि मैं ना फ़े 1 साल के बाद कहीं न कहीं मैराथन भागूँगा लंबी वाली मैराथन जिसमें ना अ, क्या कहते हैं काफ़ी मेरे को था कि मैं उसका ट्रेनिंग करूँगा। मैं ट्रेनिंग की शुरुआत करी थी मैंने ट्रेडमिल में भागना शुरू किया जिम में और मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग करना शुरू करी ट्रीम जिम के अंदर मेरे मसल्स के लिए। पर कहीं न कहीं अब मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीने पहले तो मैंने शुरुआत करी थी पर अब अब मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे न मेरा कहीं न कहीं मन हट रहा है। और ना मेरे को कहीं न कहीं प्रेरणा की कहीं न कहीं कमी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि आप एक शुरू होते हैं बिल्कुल एक ये अपना गोल सेट करके कि हाँ, मैं ये काम करूँगा। और वापस से उसमें चलना शुरू करते हैं। तो मैंने एस ऐसे ही मैंने ट्रेनिंग करना शुरू करी मैराथन के लिए। पर कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ मुझे न प्रेरणा की कमी आ रही है। जो पहले मेरे अंदर जोश था ना कि हाँ मैं करूँगा, मैं अच्छे से करूँगा, मेरे को भागना है मेरे को अब मैं आज 4 किलोमीटर भागूँगा फ़िर 10 किल 5 किलोमीटर भागूँगा फ़िर 6 किलोमीटर भागूँगा। कहीं न कहीं वो टूटे जा रहा है मेरा और अब मैं अब ऐसी स्थिति आ गई है कहीं न कहीं मैं जिम ना कहीं न कहीं बीच में स्किप कर देता हूँ या जाना बीच में कहीं न कहीं छोड़ देता हूँ। जैसे मैं 2 दिन गया फ़िर 1 दिन नहीं गया। पहले जबकि मैं हर रोज़ जा रहा था। तो मुझे आपसे वही समझना है कि, मैं कैसे अपने अंदर से प्रेरणा वापस लाऊँ और मैं कैसे अपनी जो है क्या कहते हैं कहीं न कहीं जो ट्रेनिंग वापस कहीं न कहीं अ, शुरुआत करूँ उसकी? जी।
जी। हुँ। अच्छा। अ, हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ। अम हुँ, हुँ। जी। हुँ, नहीं मैं आपकी बातें ज़रूर समझ सकता हूँ। मैं आपकी मदद कहीं न कहीं करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि, आप अ, हफ्ते में कितनी बार अपनी जो कह रहे हो मैराथन के लिए जो ट्रेनिंग होता है आप हफ्ते में कितनी बार जाते हो फ़िर?
जी, बिल्कुल अगर मैं बताऊँ तो अ, मतलब पिछले महीने तक अगर मैं बताऊँ सही बताऊँ तो मैं हर रोज़ जा रहा था। मैं हर रोज़ बिद मतलब अपने काम के बाद या काम से पहले। जैसे भी हो मैं समय निकाल के हर रोज़ जा रहा था जिम 2 घंटे के लिए ताकि मैं अपनी मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर सकूँ। पर आप समझ सकते हैं कुछ पिछले में देख रहा हूँ कुछ 3-4 हफ्ते पहले से अब मैं बताऊँ तो आपको ऐसा हो गया है कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। या फिर मेरा जाने का मन कहीं न कहीं कम होते जा रहा है। तो जो मैं हर रोज जा रहा था, पहले मैंने उसको 6 दिन किया हफ्ते में। तो फिर उसके फिर वो 5 दिन हो गया, फिर वो 4 दिन हो गया, तो अब ऐसा हो गया कि अब मैं हफ्ते में 4 दिन ही जा रहा हूँ जिम। देखिए अब जैसे मेरे को मैराथन भागनी है, तो कहीं न कहीं मुझे जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़ आवश्यकता है। देखिए अभी भी मैं पहुँचा नहीं उस स्तर पे कि मैं भाग सकूँ एक लंबी मैराथन तो मुझे पता है कि कहीं न कहीं अगर मुझे मैराथन भागनी है तो मुझे अपनी ट्रेनिंग का वो बढ़ाना पड़ेगा। जो मैं पहले कर रहा था हर रोज़ या फिर मैं जो मतलब 6 दिन वो कं कम से कम 6 दिन तो मुझे करना ही पड़ेगा। पर आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं वो 6 दिन जो था वो तो 6 दिन भी नहीं रहा, वो कहीं न कहीं की 4 दिन पे आके रुक गया है अब और अब मेरे को डर है कि वो आगे और कम ना होते जाए। क्योंकि देखिए अगर जैसे समय तो पास आ ही रहा है मैराथन का क्योंकि साल में 1 ही बार होती है जो मेरे को मैराथन में पार्ट लेना है वो साल में 1 बार होती है। तो वो मैराथन का समय तो पास आ ही रहा है बिकॉज़ 6 महीने बचे हैं 6 महीने हो चुके 6 महीने बचे हैं। तो कहीं न कहीं अब मुझे यही है कि अभी मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उस समय मैं ट्रेनिंग और कम करते जा रहा हूँ। तो मुझे आपसे यही सलाह चाहिए थी कि मैं कैसे वो प्रेरणा जो कहीं न कहीं टूट गई मेरे अंदर कि वो वापस लाऊँ ताकि मैं फिर से अपना समय जो जिम में दे रहा था अपनी मैराथन के लिए वो बढ़ा सकूँ। जी।
हुँ। अच्छा। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। बिल हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी, जी। नहीं मैं आपकी बातें ज़रूर समझ सकता हूँ। तो अ, मैं आपसे एक और छोटी-सी चीज़ ये पूछना चाहता था कि आपको क्या लगता है कि आप किस वजह से आपकी जो प्रेरणा है वो टूट रही है? क्या वो कोई काम की वजह से कोई तनाव है या फिर आपको समय नहीं हो रहा है या फिर आपको खुद इच्छा नहीं हो रही है जाने की?
जी, बिल्कुल अगर मैं बताऊँ तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है काम का तनाव जो है, वो कहीं न कहीं मेरे बीच में भी कहीं न कहीं आ रहा है। देखिए, आपको बताऊँ मैं जॉब भी करता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। तो कहीं न कहीं देखिए उसका भी कहीं न कहीं अब अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ समय से ना उसका भी काम ज़्यादा बढ़ते जा रहा है उस तरफ़। तो, जैसे ही वो काम बढ़ा ना तो मेरे को कहीं न कहीं देखिए स अ, शुरुआत में तो मैं कर रहा था, दोनों को एक साथ। मैं अच्छे से कर रहा था जैसे मैंने बताया मैं काम से पहले, काम के बाद ज़रूर जाता था जिम अपना अच्छे से कर रहा था। पर कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि मेरा ना, अब जैसे काम जो है ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं, अपने जो है उसको जो प्राथमिकता देनी चाहिए मेरे को जिम को अपनी जो मैं सोचा था अपने उसको, ट्रेनिंग को, वो कहीं न कहीं कम देने जा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि जे अब मैं काम करके घर आता हूँ, तो मैं ऐसे बहाना स मार लेता हूँ कि नहीं यार आज छोड़ते हैं, कल जाएँगे जिम, आज जो है ना थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। देखिए देखिए बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कि मैं थकान मुझे एक एक तो एक तो होती है शारीरिक थकान चलिए वो तो होती ही होती है। एक होती है आपके दिमाग़ की थकान, दिमाग़ की थकान दूर करने के लिए फिर मैं अपना फ़ोन खोल के बैठ जाता हूँ या नेटफ्लिक्स देखने लग जाता हूँ या कोई ऐसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म खोल के बैठ के उसके अंदर कोई सीरीज़ देखने लग जाता हूँ। तो कहीं न कहीं जो समय वो जिम में देना चाहिए था, वो मैं इन जगहों व्यतीत कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार इतने मेहनत करके आया हूँ, इतना मैं दिमाग़ खपाया है वहाँ पर। तो कहीं न कहीं अपने आपको एक दिमाग़ को शांत करने के लिए मैं इन्स इन जगहों पे चले जाता हूँ। और मैं फिर अपनी ट्रेनिंग को तो भूल ही जाता हूँ और मैं फिर सोचता हूँ कि छोड़ो, कल कर लेंगे। वो कल के जब मैं टालता हूँ तो देखिए कभी वो कल आता है, कभी वो कल नहीं आता है। कभी मैं जाता हूँ, कभी मैं नहीं जाता। तो जैसे मेरा मन कहीं न कहीं समझ सकते हैं विचलित हो जाता है, कभी मेरा मन करता है, तो मैं करता हूँ, नहीं करता तो मैं सोचता हूँ कि चलो छोड़ो।
हुँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। नहीं, मैं आपकी बातें ज़रूर समझ सकता हूँ। तो मैं आपसे एक और प्रश्न ये पूछना चाहता था कि अ, आप जैसे कहते हो कि आप जिम जाते थे। तो आप क्या अकेले जाते हो या फिर आप किसी अपने करीबी दोस्त को लेके जाते हो? जैसे आपने कहा कि आपको मैराथन दौड़ना है, तो क्या आपका आपका जो दोस्त अगर है तो क्या उसको भी मैराथन दौड़ने के उसके अंदर कोई अ, इंटरेस्ट है या फिर वो बस आपके साथ ऐसे ही आ रहा है?
जी, बिल्कुल। मेरा एक दोस्त ज़रूर है जो मेरा बचपन से साथ में है तो वो भी सेम जिम में ही आता है मेरे साथ। पर कहीं न कहीं देखिए उसको जो है मैराथन में नहीं दौड़ना, उसको अपना एक अलग उसको वो एक वो है। वो अलग उसमें चल रहा है उसको वेट लिफ्टिंग का ज़्यादा शौक है उसको कहीं न कहीं। तो उसको अपनी बॉडी बनाने का ज़्यादा शौक है, मुझे जो है मैराथन दौड़ने का शौक है। तो हमारे शौक अलग-अलग देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बंदा नहीं साथ में जाने को वो बिल्कुल मेरे साथ है। देखिए हम ट्रेन तो साथ में कर ही सकते हैं कहीं न कहीं। वो मेरी ज़रूर मदद भी करता है कुछ-कुछ चीज़ों में मैं भी उससे उसकी मदद करता हूँ चीज़ों के अंदर। ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल वो कर पा रहा है पर मैं नहीं कहीं न कहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये भी है कि उसका काम थोड़ा अलग है मुझसे। वो अलग च 10 टाइप का काम करता है, मैं अलग टाइप का काम करता हूँ। हमारा समय भी काम के अलग-अलग है। तो कहीं न कहीं वो भी कहीं न चीज़ आ ही जाती है हम दोनों के बीच में। बट हाँ पर हाँ, अगर आप पूछेंगे मेरे पास कोई बंदा है तो हाँ, मैं अकेले नहीं करता। मेरे पास एक है मेरा दोस्त जो मेरा बचपन से दोस्त है हम दोनों सेम ही जिम में जाते हैं। वो सेम ही समय और हम दोनों सेम ही समय कोशिश करते हैं आने की। पर मैं ये देख पा रहा हूँ वो तो हर रोज़ जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, जो उसका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए। जो उसका जो भी लक्ष्य है। पर मैं कहीं न कहीं जो है नहीं जा पा रहा हूँ। और मेरा कहीं न कहीं ऐसा होता है कि यार छोड़ते हैं, आज छोड़ देते हैं या फिर कल देख लेंगे या मैं उसको भी कॉल करके बोल भी देता हूँ कि यार मैं आज जाने का मन नहीं है, मैं कल आऊँगा। तो कहीं न कहीं वैसा हो जाता है मेरे साथ। जी।
हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी, नहीं मैं आपकी बातें ज़रूर समझ सकता हूँ। तो मैं आपसे एक और छोटी-सी चीज़ ये पूछना चाहता था कि अ, जैसे आपने कहा कि आपको काम का तनाव भी बहुत ज़्यादा रहता है तो अ, क्या आपको ढंग की अ, नींद हो जाती है या फिर आपको नींद लेने में भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है?
जी, बिल्कुल अगर बताऊँ तो अ, देखिए नींद तो कहीं न कहीं में लगता है मैं कम ही ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि जैसे आपको बताया मैं कहीं न कहीं अपने फ़ोन के स्ट्रॉलिंग में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कहीं न कहीं व उनके जब मैं उनमें फँस था उस जाल में देखिए जब मैं जिम जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग करता हूँ ना, मैं काफ़ी एक जो है एक शेड्यूल में रहता हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल एक स्तर करके चलता हूँ कि हाँ, खाना स सही से खाना है, नींद पूरी लेनी है तभी आपकी जो है बॉडी कहीं न कहीं रिकवर कर सकती है इतने तनाव से। बट जब मैं उस जिम नहीं जाता ना तो कहीं न कहीं अपने आप को मै ढील दे देता हूँ चीज़ों को लेकर, तो मैं फिर लंबा-लंबा स ओटीटी में सीरीज़ देखते रहना या फिर रील्स स्क्रॉल करते रहना तो उसमें टाइम कहीं न कहीं निकल जाता है सारा और उससे हाँ, बिल्कुल मेरी नींद पे भी कहीं न कहीं असर ज़रूर पड़ता है, और मैं देखता हूँ कि हाँ, मेरी नींद भी कम हो रही है जिस दिन मैं जिम नहीं जा रहा या फिर अपने आप को थका नहीं रहा उस दिन मैं जिम जाके। जी।
उहुँ। जी। उहुँ, बिल्कुल। अच्छा। उहुँ। हुँ। नहीं, मैं आपकी बातें ज़रूर समझ सकता हूँ और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे को जितना लगता है जैसे आपने कहा कि आपका एक दोस्त है और उसका एक दूसरा लक्ष्य है, आपका एक दूसरा लक्ष्य है, तो इसके वजह से अ, आप दोनों जाके कहीं न कहीं मिल अ, मिलके नहीं जा पाते हो। तो मेरे को लगता है कि यार, आपको एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो कि उसका भी दिमाग ऐसा हो कि यार उसको भी कहीं मैराथन ड्रॉ दौड़ना हो। है ना? तो उससे क्या होता है कि अगर आप हमेशा जाते रहते हो और व वो एक दिन ना आए तो आप उसको एक बार फ़ोन करके बुला सकते हो या फिर उसके घर पे जाके बुला सकते हो कि, भाई आज आजा, है ना? जिम कर ले। क्योंकि आप उसको अ, थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकते हो वो भी आपको उल्टा कर सकता है, जिससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि, "यार नहीं अ, अगर ये बंदा जा रहा है तो मेरे को भी जाना चाहिए वरना मैं कहीं न कहीं पीछे रह जाऊँगा।" जिससे आप हमेशा जिम जाने की कोशिश करोगे। और जैसे आपने कहा कि अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आप ना अ, घर पे बैठके कोई ऑनलाइन मूवी वगैरह देखने बैठ जाते हो और क्योंकि उस वक़्त क्या होता है कि आपके शरीर को आपके दिमाग को लगता है कि, "यार ये तो अभी मेरे को मेरे पास बहुत ही ज़्यादा समय है।" और उस समय में आपका दिमाग अगर कुछ नहीं करना चाहते या फिर उसको पता नहीं है कि क्या करें, तो वो आपका हाथ ना अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ जाएगा या फिर आप बोल सकते हो अपने आप ऐसी जगह पे बढ़ जाएगा, जहाँ पे कि समय आराम से व्यस्त हो जाए ब एकदम शरीर को आराम-सा मिल जाए। है ना? तो अ, मेरे को ये भी लगता है कि जैसे आपने कहा कि आप जो रात को बहुत ज़्यादा अ, कभी-कभार ना ऐसे मूवीज़ देखते-देखते टाइम हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। आप रातभर कभी-कभार बैठ के, कोई मूवीज़ देख लेते हो। अ, तो इससे मेरे को क्या लगता है कि यार आपको जो नींद है, वो भी कई अच्छी-खासी होनी चाहिए। आप 6 से 7 घंटे आपकी नींद अ, पूरी होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपका जो अ, शरीर है वो थकता नहीं है। तो इससे अगर वो थकेगा नहीं तो आपको कहीं न कहीं एक ऊर्जा होगी, एक शक्ति होगी कि आपको लगेगा कि यार हाँ, आज जिम जाना है। क्योंकि अगर आप रात को ढंग से सोओगे नहीं और आप ढंग से उठोगे नहीं तो आपका ब शरीर ना कहीं न कहीं थका हुआ सा महसूस करेगा और जब बारी आ जाती है आपको जिम जाने की या फिर आपको ट्रेनिंग करने की, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ कहीं न कहीं रोकेगी, आपको टोकेगी कि आपको लगेगा, "यार आज बहुत थक गया हूँ तो देखते हैं, कल चले जाता है।" तो वो कल, कल कल कल ना कभी-कभार कभी आता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खींच के हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छा-सा दोस्त बनाएँ जो कि आपके जैसा लक्ष्य रखे, जिससे कि आपको भी कहीं न कहीं एक ऐसी अ, झलक-सी मिल सके, एक ऐसी धक्का मिल सके कि यार चलो आज जाना है जिम, और उसके साथ-साथ आपको नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अ, कम से कम 7 घंटे या फिर 6 घंटे आपकी अच्छी-सी नींद होनी चाहिए और ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो अ, ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो अ, जिससे कि आपका समय व्यस्त हो सके, उन सारी चीज़ों से आप थोड़ा-सा दूर रहें, जिससे कि आप खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा समय आपको मिल जाए और आप आराम से जिम जा सको बिना किसी हिचकिचाई के।
जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आपने बात करी कहीं न कहीं बहुत बिल्कुल सच लगती है मुझे कि हाँ, मेरे को अपना एक दोस्त ऐसा बना जिसका जिसके साथ मैं ना ये कहीं न कहीं हमारा जो ये ऐम है वो सेम हो। अगर वो एक त हम एक ही उससे चलेंगे तो कहीं न कहीं मेरे को भी जाने की प्रेरणा ज़रूर मिलेगी कि हाँ, मुझे हर रोज़ उठ के जाना है, अपनी ट्रेनिंग करनी है पूरी। तो आपके सुझाव के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जो आपने सुझाव दिया उसका मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, और उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
जी। उहुँ। जी, मेरे को भी आज आपके साथ बात करके आपके विचार जान के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आशा करता हूँ मेरी जो अ, सलाह है वो आपकी मदद करे। धन्यवाद।